Y yo te pregunto algo que me encantaría saber, ¿cómo explicas tu punto sin pelear?
Ay, fíjate que es un tema de nunca acabar, en especial con mi familia y con mis amigas, porque de verdad, bueno, más con mi familia, que ellos son como a veces de mente más cerrada, pero mis amigas a veces también es como, a ver, si tú no piensas de esta manera, está bien, pero no hay que pelear simplemente por una tontería. Y me da mucha risa porque de verdad hay gente que se enfrasca tanto con alguna respuesta o se clava con alguna idea.
Ah, ya sé. Ajá. Claro. Ay sí, o hasta porque vuela la mosca, ¿no?
Sí, literal.
Oye, y y y, ¿puedes contar una situación concreta? Por ejemplo, en casa, que es donde dices que tu familia por ahí es como que se enganchan más.
Fíjate que últimamente, bueno, yo estudié mi carrera y todo, pero tengo unas primas que justamente ellas dicen, o sea, su punto es que ahora las nuevas generaciones, eh, ya no son como antes, por ejemplo, de que no tienen que estudiar o medicina o derecho, arquitectura, como una carrera que antes se usaba bastante, o era como sinónimo, sí, las tradicionales, era sinónimo de que te iba superbién. Entonces, ahora, ellas su punto es de que quiero ser influencer o hacer videos o o ser tiktoker, y todos nos quedamos como: "Oye, pero ¿por qué quieres hacer eso?". No, no, no, es que ellas generan muchísimo dinero, les va superbién. Y yo sí les digo
Ujú. Las tradicionales, ¿no? Ah. ¿Y qué edad tienen?
Están chicas, o sea, tienen como 16 o 17 años, ni siquiera sí. Entonces, el problema es que ahorita tienen que ya elegir para entrar a la universidad, y una dijo: "No, pues, yo no quiero estudiar, porque me va a ir mejor de de tiktoker o de influencer". Y la y la otra dice: "No, pues yo quiero estudiar, este, algo de diseñadores de interiores", algo así, y otra diseño de modas. Y es como, oye, de verdad en mi en mi familia eh todo el mundo está opinando, todo el mundo está como en contra porque, pues sí, o sea, la verdad es que los jóvenes ya no quieren, no sé, estudiar, ni quieren dedicarse a hacer algo como, pues, no sé, las carreras de antes tradicionales.
Ah, por eso. Ay, no no no no no no. No, además, eh, sí, no solo hay carreras tradicionales, también ahora existen esas carreras que son híbridas, que tiene que ver con quizá algo de las tradicionales, pero especializadas en otra área, ¿no? Por ejemplo, digamos, un ingeniero en audio, ahora está la ingeniería en producción musical.
También. Sí. Sí, eso está padre.
¿No? Entonces, existen un montón de carreras híbridas. Pero, a ver, dime, eh, ¿y y sus papás qué opinan?
No, pues están superenojados, porque a mí me da mucha risa porque, o sea, les digo: "Pues estudien lo que ustedes quieran, pero sí estudien una carrera", porque al final de cuentas, igual si te va bien de influencer, pues qué padre, pero <giggles> siempre tienes que tener como algo seguro, yo les digo eso, o sea, tienes que tener algo que te guste, que disfrutes hacer, y hasta de eso puedes ser influencer, porque hay mucha gente que estudia algo padre, que le gusta, lo disfruta, y luego lo pone en redes sociales, que es cuando les va superbién, pero
Claro. Sí, lo comparten, ¿no?
Así es, pero teniendo algo como seguro, sí. <chuckles>
Como el Mister Doctor, ¿no? <laughs> Sí, claro, de que tiene profesiones, incluso de las tradicionales, pero les va mejor, eh, explicando o o llevando temas que tenga que ver con su carrera, que si la desarrollaran en un hospital, por ejemplo, el Mister Doctor, ¿no?
Así es, sí, sí es cierto. Entonces, yo le digo, mira, hasta que estudies medicina, hay doctores que hacen, o sea, por ejemplo, sus páginas, sus canales, les va superbién, siempre están como explicando a todo el mundo, y siempre va a haber dudas de la gente, o sea, siempre alguien te va a decir, oye, ¿y por qué esta enfermedad? Oye, ¿por qué sale esto? O si eres ingeniera, oye, a ver, dime, ¿qué, qué?, porque no muchísima gente entiende los procesos y y todo lo de ingeniería, entonces, está padre que expliquen, pero, pues, también que, no sé, a mí se me hace muy importante que sí estudien algo.
Oy Ajá. Claro. Ajá. Claro, oye, pero a ver, dime eh, ¿el conflicto en tu familia cuando tú das tu punto de vista es es ex específicamente con estas primas, o o también te cuesta exponer tu punto de vista con otros miembros de tu familia sin que peleen?
Fíjate que ambos. O sea, con estas primas yo las apoyo y todo, porque sé que todavía están chicas y me da risa lo que hacen, o lo que están diciendo, más bien, pero yo nunca me pongo a pelear. O sea, pero hay veces en que sí me enoja mucho, por ejemplo, no sé, el tema de de, no sé, diversidad de sexual, o el tema más como mm críticos de, o difíciles, como tipo del aborto y todo eso, o sea, o adopción de niños. Todo estas situaciones, a mí, por ejemplo, se me hace muy fuerte y difícil a veces de platicar, porque mi familia es como, ay, también de religión, ay, cómo se pelean también por eso.
Ujú. Sí. Sí. O política. <laughs>
O política también, sí, porque mi familia es como, o son del PRI, o del PAN, o Morena y entonces también es como que: "Ay dejen ese tema afuera, o sea, en lo que entren a la casa", yo sí les digo.
¡Ah! Una bomba atómica ahí.
Sí, cuando me visiten, o sea, por favor, dejen sus <giggles> problemas políticos en la calle y aquí no hablen de política. Sí, porque es demasiado difícil.
Claro. ¿Y y cómo le haces para exponer tus puntos de vista sin pelear?
Ay, Dios mío, tomo como 5 respiraciones <giggles> profundas, y bajo el tono, y de verdad les digo: "Oigan, ¿puedo decir algo?", o sea, sin pelear, porque ya hay momentos en que sí se enojan y luego empiezan a decir: "Es que mira tú por qué votaste por este presidente, no sé qué, y que el país", y les digo: "Miren que ustedes estén peleando no va a servir absolutamente de nada, porque igual el presidente ya está, y ellos de todas maneras hacen lo que quieren, ¿sí?".
Okey. ¡Claro! Ni cambia las cosas, ¿no? Claro, claro, por supuesto. Oye, ¿y y qué frases o recursos, eh, sugieres? Por ejemplo, como ahora dices respiras, bajas el tono, y y para que la otra persona evite sentirse atacada.
Pues yo creo que, bueno, yo casi siempre lo que les digo es hay que mantenernos tranquilos porque somos familia. Igual, o sea, este tema al rato se va a acabar, pero ustedes se van <giggles> a acabar peleados. Y, la verdad, sí me gusta como mantener un ambiente tranquilo porque igual te digo de que las religiones y la política siempre causa mucho conflicto. Y es, de verdad, como que todo el mundo se pelea por eso, por cosas que yo digo: "Ni siquiera los van a poder arreglar ellos", o cosas que, a veces como, pues, ya pasaron hace muchísimo <giggles> tiempo, ¿cómo cómo la sacas ahorita? Ni siquiera lo vas a poder solucionar. Bueno, así como yo pienso. Si no lo puedes solucionar, ¿para qué peleas por eso?
Ujú. Así es. Claro. Sí, claro. Claro, oye, y y digamos que son temas que tienes prohibidos para ti o que son temas que tienes prohibidos para hablar con ciertas personas, pero hay otras con las que te sientes cómoda y puedes i-igualmente hablar de política o de religión o de temas delicados.
Pues sí, fíjate que con mis amigas son ellas muy abiertas. Tengo una que otra, que ellas sí son más cerradas, y es como que se persignan 5 veces cuando les dices algo, pero algunas sí son como muy abiertas, y siempre están como: “No, pues yo opino esto”, o, por ejemplo, no sé, algún nuevo invento científico, algún término médico, o algún invento médico que les digo: “Mira, ¿qué opinas de esto?”. Y hay algunas que sí me dicen: “No, pues, la verdad” Por ejemplo, el otro día estaba viendo uno de trasplante de órganos, y yo dije: “Se me hace padre cuando alguien muere, o sea, fallece, y pueden trasplantar los órganos que él tiene a otra persona viva”. A mí se me hace muy bonito. O sea, porque puedes ayudar a niños, a personas a volver a ver, o sea, hay gente que tiene muchísimo tiempo
Okey. Ujú. Ajá. Claro. Claro, o salvarles la vida a personas jóvenes. Además tienen buenas vidas, vidas valiosas, sirven a otros.
Así es, o Así es. Y entonces, <chuckles> ay, tengo una amiga que ella dice: “No, no, no, no, no, a mí sí me pasa eso, si tuviera un accidente, a mí no me gustaría, a mí que me entierren con todos los órganos”. Y también ahí empieza como una pelea porque le digo: “Ay, pues qué envidiosa eres, porque hay niños que tienen toda la vida, o sea, esperando un riñón, esperando una retina, ¿y por qué dices que no compartirías, si tú, igual, ya vas a estar muerta?"
Ajá. Claro. Y ¿cómo para qué te sirven los órganos ya muerta?, ¿no?
Y entonces, así otra vez. Así es, y ahí empieza otra vez todo un show, porque no, es que yo pienso de una manera diferente, o, por ejemplo, la transfusión de sangre, o sea, hay gente y culturas donde ellos prefieren morir a que les transfundan sangre y a mí se me hace algo como tan fuerte que digo: "¿Cómo no vas a dejar que te transfundan sangre si estás en peligro o si tuviste un accidente o algo así fuerte? ¿Cómo vas a <chuckles> preferir morirte que a que te o sea, transfundan sangre?" No entiendo eso.
Sí, sí, sí. Pues porque son cerebros que están preparados, ¿no?, así como el tuyo es abierto y flexible para ver lo que tu lógica te dice de p a ver, o sea, para eso es la ciencia, y sí con eso te pueden salvar, que te trasfundan, que te trasplanten, que te lo contrario en los otros, o sea, tienen igual la mente totalmente cerrada y
Sí.
y no hay manera.
Así, entonces imagínate, hay algunas veces en que mi familia está igual, o sea, algunos sí piensan que sí, otros que no, y y es cuando yo tengo el conflicto, porque si digo, pues no, eh, no se me hace posible, por ejemplo, la también la adopción de niños, algunos dicen, no, pues es que adoptar niños, que no, otros, que sí, y yo también digo, si tienen la oportunidad de adoptar a un niño, ¿por qué no hacerlo? Pero sí, siempre hay diferentes puntos de vista en todo el mundo.
Ujú. Ujú. Claro. Ah, no, eso es un hecho, pero aquí el punto es, cómo explicar tu punto sin pelear.
Ay, tuve que tuve que, de verdad, respirar bastante.
No, o sea, cuando cuando tú detectas que la otra persona se pone a la defensiva y sube la voz, ¿tú qué haces? ¿Qué piensas?
Sí. Antes hubiera empezado también a gritar, y a subir más la voz. <chuckles> Y entonces terminaría superpeleada con la persona, pero fíjate que ya después de que fui a clases de meditación bueno, a pilates, ahí te enseñan a meditar, y una maestra tocó ese punto, porque yo le dije, justamente le pregunté eso: "Fíjate que a veces en mi familia tratan de subir mucho la voz", quién grita más, cuando alguien no está de acuerdo, porque, pues, somos una familia muy grande, y ella decía: "Tienes que respirar muy profundo", <chuckles> eh, como 4, 4, 4, de que inhalas en 4, sostienes, y luego vuelves a exhalar, y así las veces que sea necesario para tranquilizarte. También puedes salirte como a caminar fuera, relajarte un poco, para no explotar en ese momento, porque yo soy una persona que a veces soy muy explosiva, y dice las cosas sin pensarlo, y así como que a veces hago sentir, pues, mal a la gente.
Okey. Ujú. Okey. Mm. Sí. Sí. Ujú. Sí. Sí. Sí. Claro. Oye, pero qué importante que ya estás concientizada de esa situación, y que tú no quieres continuar con esa cadena.
Sí. Sí, no, no, a mí me gustaría como romperla. Igual le digo a mi familia, o sea, a mi papá y a mi mamá, no es de que mi mamá es muy tranquila, pero mi papá a veces sí grita mucho, y sí le digo: "No es quien grite más, porque tú no siempre tienes la razón". O sea, tú eres el papá y te respetamos, pero no es que tú siempre la tengas, porque aparte de que tenemos como, pues no sé, la mente también es muy diferente, como más cerrada la de él, más abierta la mía, o más flexible. Le digo: "No es porque te respeto porque eres mi papá, pero no siempre vamos a compartir lo mismo".
Ujú. Ujú. Así es. Ujú. Ujú. Claro, y como como bien lo dijiste, el hecho de que sea tu papá no significa de que tiene siempre la razón o que tiene la verdad absoluta en algunas en algunos temas, ¿no?
Así es. Sí.
Pero ahí también yo creo que hay como que temas generacionales.
Sí, la manera en que lo educaron también a él, porque su papá también era muy cuadrado, o sea, pale para él era blanco o negro y no había más, o sea, nada más. Entonces, también le digo: "Tienes que ser más flexible con tus pensamientos". A <chuckles> veces le digo: "Tienes pensamientos del año del caldo", porque sí
Sí. No existían. <laughs>
Sí. <chuckles>
No, pero además si dices que el papá de tu papá era todavía más cuadrado, bueno, tu papá se ha de sentir de la nueva ola, o sea, ya
Ah, sí, él sí me dice: "Si tú supieras cómo era tu abuelo", y le dije: "Pues, sí lo conocí, pero, pues, no por ese hecho significa que tú vas a ser igual".
Claro. Claro. Claro, y y y digamos que de alguna forma sí logras entablar con él una conversación que si a lo mejor no cede, por lo menos no pelean.
Sí. Así es, sí, al menos ya no cede, pero, ya no peleamos. O sea, hay cosas en que sí me dice, pues, no estoy de acuerdo contigo, pero, ya no voy a pelear, o sea, <chuckles> ya haz lo que tú quieras.
Uh, no, bueno, esa batalla por lo menos ya la ganaste.
Sí, sí, sí. Y le digo, no es como que tampoco me vaya a aventar de un paracaídas, y te diga: "Ay, aviéntate conmigo", pero, al menos ya me dice: "Bueno, si te quieres aventar y vivir esa experiencia, pues aviéntate", pero sí.
Claro. Claro, claro, claro. Y y es que mira, también hay temas, eh, extremos, tanto de ese lado como de este, como el caso con el que empezaste a a hablar de tus primas, ¿no? Ese es un extremo actual
Así es.
¿no? Y y quizá el de tu papá y su papá, pues, es otro extremo, ¿no? Entonces, es difícil, pero, qué bueno que tú buscaste ayuda, para ti y para poder manejar esa situación sin pelear, ¿no? O sea, o por lo menos que si los demás se van a pelear, tú con ellos, no.
Así es, como mantenerme fuera de esa cadena de de pleitos, si, no.
Exactamente. Pues, te felicito mucho.
Como dicen por ahí, lavarte las manos y estar fuera del problema.
Sí, claro. Muchas gracias por por los puntos, que me diste superinteresantes. Muchas, muchas gracias.
Gracias a ti también. Que estés muy bien.
Hasta luego.